Oui. Oui, oui, il est, heu, il est partout, hein. Là là où j'habite, heu, je pense qu'ils sont tombés sur la tête parce que là, c'est c'est c'est t ah, c'est plus possible ici. C'est u je sais même pas comment c'est possible, en fait. Tu vois je je quand quand quand je regarde là.
Mmh mh, mmh. Ah ouais? Bah, en fait, c'est à cause des touristes, non?
Ouais. C'est en en fait, il y a 2 choses, il y a, heu, ils ont baissé les t impôts pour, par exemple, les retraités et pour certaines personnes qui ont investi dans certaines choses comme, heu, bah, les investisseurs en crypto, les investisseurs, heu, heu, pour tout ce qui est, heu, les actions et autres. Donc ces gens-là sont venus, et là, ils ont fait une razzia, en fait, de parce que c'était pas cher du tout, il y a il y a une vingtaine d'années, tu vois.
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, OK.
Et heu, le gouvernement n'a pas construit des masses, depuis. Et donc, heu, voilà, les prix ont plus une émigration 2 types d'immigration, une migration «riche» et une migration «pauvre», entre guillemets. Et donc ça a amené à ce que tout d'un coup, bah, ce q il y a, il y a plus de place quoi. Il y a plus rien, il y a plus rien.
A ah. OK OK. OK. Les prix sont sont sup sont super élevés. OK, OK donc, c'est vraiment tendu au niveau de l'immobilier. Mmh mh.
Ah oui, ah oui, mais surtout ici dans dans le sud, c'est bah, l l le nord, c'est pareil, hein. Si si tu vas à Porto, heu, les prix sont devenus, heu, assez fous et heu, en fait
Mmh mh, mmh. Et le truc c'est que le pire, c'est que les salaires ils sont pas super élevés non plus.
Ah oui. Oui, oui, oui, le salaire mille euros ici, tu es tu es tu es content, hein. C'est, heu, je je sais pas. Je sais pas comment ils font exactement. Et ce qui est ce qui est assez bizarre, c'est, par exemple, si tu vas à Porto, magnif une ville magnifique, et tu as les rues qui ont été refaites, si tu veux, donc les gens ont acheté les ils ont acheté les les appartements, les les immeubles, ils l'ont refait, ils le louent assez cher. Mais si tu vas 2 rues derrière, en fait, tout est à refaire encore, tu vois. Il y a en fait, il y a beaucoup de logements qui sont, heu
Mmh mh. Ouais, ouais, c'est ce qu'on m'avait dit, alors. Mmh mh, mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord. Et et et il y a personne qui, heu, qui se porte, heu, volontaire pour, heu, je sais pas moi, refaire, heu, réhabiliter, heu?
Bah, c'est-à-dire que même le prix des logements qui sont insalubres aujourd'hui, mais c'est c'est c'est des prix de je sais pas, c'est c'est pas possible, quoi, tu vois? <chuckles> Tu peux pas <chuckles> tu peux pas acheter quelque chose d'insalubre, refaire et dans ce cas-là, les prix vont encore doubler, quoi, tu vois, c'est tu vois, on arrive à un
Mmh. Ah ouais! Mais, oui, c'est ça. Mais mais mais dans ce cas-là, ce serait plus de raser et refaire.